อา ซึ่ง ซึ่งถ้าเกิน 3 ก็ยังไม่แย่นะ ใช่ไหม ครับ แล้ว เอ่อ อันนั้น ก็คือเป็นเป้าหมายใหม่แล้ว ใช่ไหม? มาตรฐานใหม่ ครับ
อืม ใช่ แต่ว่า ใช่ ก็เปลี่ยน เปลี่ยนมาตรฐานความสำเร็จ แต่ว่าตัวเองอะจะต้องคล่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ไม่พูดก็ฟัง ไม่อ่านก็เขียน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อ้อ
ก็เริ่มแบบเหมือน เหมือนลดขนาดความสำเร็จของตัวเองลงมา
ครับ ๆ อ้อ เพราะทักษะทางด้านภาษามันก็จะมีประมาณนั้นคือถ้า เอ่อ ถ้าทำได้สัก 2 อย่างมันก็ เออ พอที่จะไปได้ อือฮึ ครับ
ในระดับมหาลัยเนาะ ใช่ ใช่ ก็ลดความสำ แต่ว่าตอนที่คิดว่าจะจบต้องเกิน 3 เกรดต้องเกิน 3 นะ ปรากฏ ว่าจบมา ที่ 3.01
อะฮะ อ๋อ ก็ยังถือว่าผ่านมาตรฐานที่เราตั้งไว้
ใช่ แล้วปะป๊าขำมาก ป๊ามาถามว่า "จบเท่าไร?" "บอก 3 กว่า" แล้วป๊าก็ไปเปิดใบเกรดดู "โอ้โฮ อันนี้เขาเรียกว่า 3 ไม่ใช่ 3 กว่า"
อา ครับ <laughs> ก็กว่ามาหน่อยหนึ่ง <laughs> ก็ยังดีกว่า สาม ถ้วน
<laughs> ป๊าบอก "สามจุดศูนย์หนึ่ง ก็ยังมาพูดกับฉันนะว่าเป็น 3 กว่า" อะไรเงี้ย
ครับ ๆ ก็ยังดีกว่า 3 ถ้วน แล้ว เอ่อ อ อันนี้เราก็ได้ ได้มาตรฐานตามที่เราต้องการเนาะ แล้วหลัง หลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับ? คือ เอ่อ แบบ ครับ
เออ ใช่ ก็ได้ เฉียดฉิวอยู่ ก็รู้สึกว่า เออ การเปลี่ยนมาตรฐานตัวเองก็ไม่ได้แย่นะ แล้วเราก็ทำได้จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อะ แล้วถ้าอย่างงั้น อ่า มาตรฐานเรื่องความสำเร็จถัดไป หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว เราก็จะต้องเลือกหาอาชีพ อาชีพแรกอย่างงี้ไหมครับ? ครับ
อืม ใช่ ตอนแรกคิดว่าต้องทำอาชีพที่มันตรงสาย ก็
อา อ๋อ อันนี้มาตรฐานแรกใช่ไหม? หลังจากจบมา

ครับ ครับ คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นเขาเก่งด้านวิทยาศาสตร์หรือว่า เอ่อ คณิตศาสตร์เนี่ย ถ้า ก จับเขาไปอยู่ในต่างประเทศ เขาก็ยังเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อยู่ แต่ถ้าจับเราไปอยู่ในต่างประเทศ เราก็เป็นแค่คนหนึ่งที่พูดภาษา ได้ อ๋อ ครับ ๆ
ใช่ ใช่ ถูกต้องค่ะ แล้วแกเป็นคนที่ได้ภาษาอังกฤษ อ้าว แล้วใครไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ภาษาอังกฤษบ้างล่ะ มันก็ได้กันหมด ถูกไหมคะ เราก็รู้สึกว่า หรือแม้กระทั่งในกรุงเทพ ตลาดงานปัจจุบันน่ะ มันก็แบบ คนก็ได้ภาษาอังกฤษกันทั่วไปอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย
อา อา ๆ ๆ ใช่ ๆ ตอนนั้นก็เลยมองไม่เห็นเท่าไรเนาะ ครับ อืม ครับ
คือเรา ตอน ตอนนั้นเราก็คิดเยอะนิดหนึ่ง เพราะว่าเรื่องนี้เราแบบ พ่อเราชอบพูดให้พัง ให้ฟังอะเนาะว่าแบบ "เอ่อ ภาษาอังกฤษมันแบบมันจะกลายเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็ทำได้" อย่างเงี้ย แต่ปรากฏว่าเราดันต้องเรียนคณะภาษาอังกฤษ แล้วมหาลัยก็คือ ก็คือ แต่ตอนนั้นน่ะ เอาจริง ๆ เราก็ยังไม่ได้มี mindset เรื่องมหาลัยเยอะมาก
อา ครับ
หมายความว่า รู้แค่ว่า โอเค ได้เรียนคณะที่ ที่เรียน ที่ถนัดไปก่อน แต่ว่ามหาลัยเนี่ยไม่ได้คิดมากว่าจะต้องเรียน คือเอา ไอ อย่างงี้ ก็คือไม่ได้รู้ถึงความแตกต่างของแต่ละมหาลัยมากนัก
อ๋อ ก็คือมหาลัยก็คือมหาลัย ไม่ได้ต่างจาก เอ่อ โรงเรียน ม.ปลาย โรงเรียนรัฐทั่ว ๆ ไป อะไรอย่างเงี้ย ทุกที่ก็มาตรฐานเหมือน ๆ กัน อืม
ใช่ ใช่ ใช่ กว่าจะรู้ว่าแต่ละที่มันก็มี rank ที่ต่าง ต่างกันมากพอสมควรเนี่ย ก็คือตอนที่เข้า มหาลัยไปแล้ว <laughs>
อ๋อ ครับ ครับ แต่ว่าชีวิตเรียนในมหาลัยก็ เอ่อ แฮปปีดีไหมครับ?
เสร็จแล้วทีนี้ ก็แฮปปีดี เรื่อย ๆ ค่ะ เสร็จ ความสำเร็จเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยน เริ่ม พอเรียนมหาลัยไปอะ ตอนแรกก็คิดว่าจะต้องเรียนดี ๆ ใช่ไหมคะ แบบมาตรฐานความสำเร็จจะต้องเป็นคนที่ได้ A อะไรอย่างเงี้ย เปิดมาปี 1 ได้ D เลยค่ะ
อืม ครับ